Oye, y hablando un poco de lo que es la tecnología y, pues, ahora sí que los gustos personales. ¿Tú cómo crees que ha influido, pues, todo este mundo de la tecnología? Precisamente, en tus cambios de de de música, eh, personales, ¿no? En tus cambios musicales personales.
Ujú. Ujú. Ay, pues, mira, yo creo que sí he tenido como gran influencia, ¿no? O sea, antes recuerdo que, pues, la música que que escuchaba o que llegaba a mis oídos, pues, era por recomendación o por lo que era popular, ¿no? Porque, pues, era lo que ponían en la radio, en la televisión. Pero creo que hoy, gracias a a la tecnología, sí se ha como que ampliado más, pues, mis gustos musicales, como este catálogo musical, y que he llegado a descubrir muchas bandas, muchos géneros, incluso que seguramente en otro momento no hubiera descubierto y que, pues, obviamente, pues, no son como música popular, ¿no?, que vas a encontrar directamente en la televisión, en la radio. Entonces, yo creo que el que ahora tengamos acceso a la tecnología, al menos a mí, me permite pues descubrir un montón de de cosas con la música. Entonces sí creo que que es u es una buena herramienta el poder tenerla aho hoy en día en la en nuestras vidas.
Claro. descubierto, ¿no? Sí. Claro. Oye, cuéntame un poco más, a ver, eh, retrocediendo en el pasado, o viéndonos desde el inicio, ¿como qué qué gustos musicales recuerdas que tú tenías a lo mejor en un principio cuando empezaste, no sé, con los primeros, a lo mejor qué cuál era la la música que tú escuchabas en tus primeros contactos con la tecnología? No sé no sé si te tocó algún, este, algún dispositivo de música un poco viejo, como a lo mejor estos que eran como chiquitos, que eran como cuadritos chiquitos, como los iPo
Ujú. Ujú. Ah, okey, como el iPods, como lo el Nano Pod. <chuckles> Pues fíjate, o sea, sí, creo que sí me tocó estar en una generación en la que fue pasé de lo análogo a lo digital, ¿no? O sea, sí me acuerdo que, o sea, desde muy muy chiquitos, como esta parte de los vinilos, pasé por casetes, por CDs, por reproductores MP3, ¿no? Así chiquitos, cuando ya se hizo, este, como salto a la a la parte de los iPods, eh, las CCDs, todo esto ya, pasando ahora las aplicaciones a al streaming y todo esto. Entonces, sí he te he tenido como cambios, ¿no? De <chuckles> de un punto a otro. Yo creo que, o sea, de las primeras cosas donde empezaba a descubrir música, que digo, no es la mejor recomendación, ni ni lo más, eh, legal posible, pero pues sí, justo como a aplicaciones como Ares,o Limeware, o eso, como que poder descargar música y que a lo mejor no era la la canción que querías, pero que te daba algo similar, así es, ah, pues órale, ¿no? Como que sonaba bien, ¿no? Pero creo que ya
Em. Debería. Muy bien. Claro. Okey ya sé, ándale el Ares, sí. Sí, no, yo creo que sí era muy muy era muy utilizado, por ejemplo, esos programas como el Ares, ¿no? Para precisamente poder tener tu música.
Sí <chuckles> Sí, poderla ya dar después como organizarla tú en carpetas y todo eso. Entonces, creo que e era una parte interesante, pero yo creo que donde ya empecé como a como a tener como esta elección, pues, más similar de b de gustos fue con MySpace, ¿no? MySpace era una pues, una plataforma, una red social, si la puedes llamar así, justamente dedicada como a la música, donde las bandas, pues, posteaban como sus próximos eventos, sus nuevas canciones, ¿no? Como que, pues, sí era un perfil para músicos, como para el fandom, y creo que ahí fue donde empecé a a conocer otro tipo de música, ¿no? Yo estaba en ese momento, me gustaban bandas como Blink, como Sable Blanc, cosas así. Y gracias a esta plataforma empecé a conectar con otras bandas que eran más o menos del género, pero que eran latinas, ¿no? Entonces, como que para mí fue más fácil como no tener que lidiar un poco con con el idioma y todo eso. Entonces, encontré bandas de Perú, de Colombia, eh, argentinas, chilenas, que, pues, no hubiera podido descubrir, ¿no? Porque hasta la fecha no son bandas que que hayan despuntado o que hayan, eh, sido populares. Entonces, como que eran bandas muy locales, muy, pues, sí, como muy underground, que, pues, no no las hubiera escuchado en la radio ni en la tele, ¿no? Y además, pues, siendo de epo eh, bandas extranjeras, pues, menos, ¿no? Nunca, de hecho, creo que solamente 2 alguna vez llegaron a venir a México, todas las demás, pues, nunca hicieron como giras ni nada. Entonces, sí hubiera sido súper difícil conectar con ellos. Entonces, yo creo que ahí fue como que el prime la primera vez que que se expandió, digamos, que mi gusto musical, ¿no? Porque solo tenía, pues, bandas que estaban de moda, que eran populares, pero gracias a MySpace, pues, conocí bandas del género, pero que eran más más desconocidas. Yo creo que ese fue mi primer contacto ahí con con MySpace.
Sí. Okey. Muy bien. Okey. Muy bien. Claro. <chuckles> Okey. Oye, pues, que que increíble ave ha de haber sido ese ese contacto, o ese primer contacto, porque bueno, claro, hoy en día, pues, cómo, o sea, qué tan fácil hoy en día es descubrir una una nueva banda, un, eh, saber de del evento que va a tener a lo mejor tu tu artista. O sea, yo creo que hoy en día es algo muy fácil y muy sencillo saberlo, ¿no? O o darse cuenta de todo eso. Pero claro, entiendo, eh, a lo mejor el primer acercamiento ha de haber sido increíble, ¿no? El el poder saber cuándo va a estar tu música, eh, o a lo mejor descubrir una, ¿no? Porque tú dices: "Ay, ¿cómo cómo?, antes sin la tecnología, ¿cómo ibas a escuchar a lo mejor una una banda nueva de de Perú, una nueva banda, no sé, de de otro país?" Pues era algo impensable, ¿no? Y justo ahora que que comentas todo esto, eh, veo que que que que en un principio, ¿no? En esta era del del MySpace y del Ares, tenías como un gusto por la música, digamos, ¿como tipo rock o como de qué tipo?, sí, como rock, ¿no?
Ujú. Sí. <chuckles> Ajá. <chuckles> Ujú. Sí. Sí, creo que creo que en ese momento era como, pues, sí, como más rock, bueno, yo lo yo lo conocía como happy punk, pero, pues, muchas personas eran como rock pop, el te digo, estas bandas como latinas les llamaban como neo punk, entonces era como un, digamos, que la base sí era como un un rock pop, más o menos.
Okey, ¿happy punk? Muy bien. Y por ejemplo, eh, ¿hoy en día sigues teniendo como ese gusto por ese tipo de género?
Sí, creo que, o sea, ese ese género siempre se ha mantenido. Nunca me gusta decir como, ay, yo no escucho esto, como que siempre más más que que la tecnología haya hecho un cambio radical, creo que siento que vino a sumar, ¿no? Como nuevos gustos, como ampliar este catálogo, ¿no? Entonces, o sea, esta parte como de rock pop, rock punk sigue estando como ahí en entre mis gustos, pero, pues, con el paso del tiempo se han ido añadiendo nuevos, eh, nuevas bandas, nuevos géneros, ¿no? O sea, me acuerdo cuando ya empezó como un poco la parte de YouTube, como que el género que que más tenía, ya como que se iba integrando, era Ska, ¿no? Ska, Reggae, como que me gustaba mucho ver los videos de de bandas de de estos géneros, y poco a poco como que se fue integrando, ¿no? Como que los empecé a justo como a descargar la la música para tenerla en el iPod, en el teléfono. Entonces, como que ahí empecé a hacer como una mezcolanza de de otros géneros, de empezarlos a añadir. Y, obviamente, pues, ya cuando llegas a a otras plataformas, como que también, pues, empiezas a descubrir nuevas cosas.
Ah, muy bien. Ah, okey, YouTube. Sí. Claro. Oye, y por ejemplo, platícame, a lo mejor tienes algún recuerdo de algún género o a lo mejor, pues puede ser del mismo, ¿por qué no? Has visto alguna banda o algo así que descubriste precisamente con la llegada esta de de YouTube.
Ujú. Mm, pues yo creo, no no que la descubriera, más bien como que o sea, ya había escuchado algo de ellos, pero me interesé todavía más como a través de YouTube, justo viendo videos de una banda japonesa que toca Ska, que se llama Tokyo Ska Paradise, y ellos, o sea, ya los ubicaba, sabía que existían, pero cuando empecé como en YouTube y empecé como que, ah, pues ahora vamos a ver qué qué t, o sea, cómo cómo tocan, digamos, como en vivo y eso, porque es una banda que nunca había venido a México. Entonces, como que busqué, eh, su música y y me gusta mucho cómo tenía como esta energía en vivo, ¿no? Como decía: "Ah, órale", ¿no? Se ve que sus conciertos están padres, que que, pues sí, como que la gente se motiva mucho cuando cuando está viendo esta banda. Entonces, como que ahí empezaba en YouTube te daban como o te da todavía esta opción como de hacer una una lista de reproducción similar. Entonces, como que me pone así como que todos los los videos que la gente subía de de conciertos de ellos en otros partes del mundo, y ya como que ahí me le empecé a agarrar más cariño, y cuando vinieron a México, pues para mí fue como: "Guau", ¿no? Como que voy a poder disfrutar de esta banda, bu ahora sí, ¿no? Como como se ven en en YouTube. Y creo que fue un poco con ellos que como que se como que me sentí más cercana gracias a a YouTube en particular. Y ya, pues, ya después, pues, ya se migró todo a a Spotify, a SoundCloud, como que sí, como que habiendo este, no sé, como este avance tecnológico. <chuckles> Y que digo, hoy hoy por hoy como que mi plataforma favorita es es Spotify, ¿no? Donde, pues, sí, ya ahí está el siento que Spotify fue el el cambio abrupto para tener esta, pues, como esta expansión musical.
Okey. Oh, muy bien. Okey, sí. Ajá, como el boom, sí. En YouTube, sí. Okey. Claro, sí. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí, Spotify fue porque, bueno, yo creo que antes en YouTube, como mencionas, o sea, era el boom, ¿no? Porque también, eh, podías ver videos musicales y, pues, ahí tenías ahí escuchabas toda la música, ¿no?
Ajá. O las letras de las canciones también te daban eso entonces como que. <chuckles>
Ándale, sí, cierto. Pero sí, Spotify, bueno, el hecho de de de poder hasta bloquear el teléfono o sin sin tener que ándale, yo creo que eso también fue algo muy bueno en su momento. Y hoy en día, pues, algo impensable, ¿no?, que no se tenga. Y ahora que mencionas como ese ese avance, ¿no? Me me da mucha curiosidad como mencionas desde el Ares, luego el MySpace, luego lo que fue YouTube y ahora Spotify, ¿no? Y justo me quiero adelantar un poquito, eh, con esta nueva plataforma a la que ha sido TikTok, porque yo creo que TikTok también ha tenido algún peso, ¿no? Y y y quisiera saber si al menos en ti ha tenido algún peso todo esto de de, pues, las canciones que se hacen virales en TikTok, que de repente te llega de tantos videos con la misma canción como que ya te empieza a gustar a como que te empieza a llamar la atención y te empieza a gustar la misma canción, o puede ser que de tanto que la usan te deje de gustar. O sea, ¿cómo ha influido todo estas, eh, videos en TikTok, eh, al menos en tu gusto musical?
Sí, no tenerlo prendido. <chuckles> Ah. Ujú. Sí. Fíjate que eso es eso es bien chistoso, porque justo TikTok no es una plataforma musical, ¿no? Pero que inconscientemente te te pone ahí como nuevos gustos, como quizás, como que te conecta con el video, con la el trend, ¿no? Como que hace algo extraño ahí su su algoritmo de musical en Tik Tok, que sí justo he tenido varias, eh, recomendaciones que digo: "Órale", ¿no? Suenan bastante bien. Creo que hubo una de las últimas es un un dueto de de DJs, que son colombianos, se llaman, eh, DisHype, y justo me me apareció como en un video como que su música estaba de fondo, y como que dije: "Órale, suena bastante bien, se ve bien", como que hacían esta este match, ¿no? Tanto el video como la música de fondo. Y cuando les escuché dije: "Ah, a ver, vamos a, pues, a ver qué qué más hacen". Entonces, ya fui y los busqué en Spotify, sí estaban, hacen música, pues, bastante buena. Entonces, creo que, o sea, eso es un un ejemplo de muchos, pero creo que ocurre muy a menido a menudo, ¿no? Que en TikTok entras a, pues, a tener ociosidad nada más, y de repente suena como una canción y dices: "Ah, órale, suena bien, me gusta", y siento que que es más fácil, como que conecta más fácil con tus emociones, porque, pues, tienes esta parte visual, ¿no? O sea, en Spotify, obviamente, el catálogo es mucho más amplio, y como que el algoritmo está un poco más más perfilado, pero pues solamente es a través del oído, ¿no? Y al menos a mí, como que la parte visual también me hace conectar con con la música, entonces creo que el que estés viendo un video y tengas una música de fondo, como que te da más sentido de lo que estás escuchando y es más fácil también como, pues, como aceptar o adaptarte a a nuevos estilos. Entonces, creo que sí, con con TikTok en particular, pues, he tenido adaptaciones musicales desde banda, desde der reggaetón, ¿no? Que creo que son de los tema de los, pues, sí, de la música como más popular que que encuentras. Ajá, justo como que se hace más viral. Entonces, como que ne es he tenido más encuentros ahí con con estos géneros, pero, bueno, también la parte de la electrónica, algunas canciones, ¿no?, como de de salsa o de mu ge m géneros latinos, como que también se involucran mucho. Creo que hubo también, por ejemplo, tendencia, no sé, hace como un año quizás, como que había esta música como de sonidero, ¿no? Como algo que a lo mejor yo no hubiera buscado, pero com como que las metían mucho en los videos y, pues, al final se hacían parte de de tus días. Entonces, como que también decía, a ver, voy a buscar un poco más de de esta música. Entonces, siento que que sí, que TikTok funciona mucho para para ampliar este catálogo. Te hace conectar más rápido con diferentes tipos de música.
Claro. Ajá, sí. Okey. Muy bien. Sí. <chuckles> Sí. Muy bien. Más viral, ¿no? Sí. Okey. Ah, sí. Sí, sí. De esta, sí. Oye, sí, e as es como lo mencionas, ¿no? Y ahora de repente traes esa, eh, pro por ejemplo, esa que dijiste de del sonidero, o sea, es algo que ni siquiera te había pasado a lo mejor antes, y de repente ya como te empieza se empieza a hacer viral en TikTok, ya de repente, hasta sin darte cuenta Ándale, lo vas agregando, ya te sabes así como que a p de repente la tarareas y todo, ¿no? Y justo, eh, a lo mejor, ¿tienes alguna alguna canción así como en mente, algún ejemplo bien en específico que a lo mejor la descubriste por precisamente porque se hizo viral en TikTok y te terminó gustando mucho que que, o sea, que le agregaste a tu playlist y la escuchaste demasiado?
Ajá. Sí, no. <laughs> Tienes en tu playlist. <laughs> Aja. Sí, sí, sí. <laughs> Sí. Fíjate que ocurrió muy recientemente que, eh, justo como que cada que escroleaba me salían 3 videos de esa canción que era es una canción de un, bueno, es un sí, es como el soundtrack de una película que se llama Huntrix, que es como los Ajá, que es como una, eh, película coreana de animada, que recién o sea, que apenas salió y, de hecho, está enfocada como para niños, pero la canción se llama Golden. Entonces, como que est l a cada ratito salía en en un montón de de videos, y decía: "Pues suena bien, pero ¿de dónde es? ¿Quién la salió?" Entonces, como que me hizo investigar de dónde estaba proviniendo esa canción, y ya como que hasta la fecha la reproduzco, o sea, como que sí se implementó mucho en mi cabeza, y ya hasta mi hermano dice: "Ya cambia tu canción, ¿no? Ya llevas mucho tiempo". Pero, o sea, como que sigue en tendencia, ¿no? La siguen sacando en otros géneros. Ahora ya la escuché en salsa, la escuché en reguetón, la escuché en en herstan entonces como que ya la la adaptaron a muchos géneros, y digo y pues es una canción en coreano, ¿no?, que a lo mejor en otro mo momento no la hubiera implementado a mi lista de reproducción.
Ah, okey. Huntrix, okey. Muy bien. Golden. <laughs> Okey. Sí. ¿De verdad? Claro, no, sí, y por lo mismo de que se vuelve viral, ya hasta ahora la andan sacando en en otros géneros, ¿no?, en otras versiones. Oye, pues, este, ha sido muy muy muy interesante, muy impresionante ver todo este este cambio en tus gustos o al menos cómo se han ido agregando, ¿no? Muchas gracias por compartir todo esto conmigo.
Sí. Al contrario a ti, muchísimas gracias, un placer.